はい、あの、なんか色々ね、楽しいことって世の中に沢山ありますけど、なんかどうですか？最近これにハマってるな、なんていう感じの楽しいこととか遊びとか、なんかありますか？
はい。 あ、はい、あのまさにその楽しいことなんですけど、最近、あの、ピックルボールっていうのを始めまして。
うん。 はいはい。 ああ、ピックルボールは、なんか、なんだろう、テニスじゃないけど、卓球じゃないけどみたいな、卓球は全然違いますね。テニスみたいな、なんか、派生な感じのものですかね。
はい。 うん。 そうです。 ほうですね、もうほんと今仰った通りの、テニスみたいな卓球のような。あの、おお、コートの大きさ的には、あん、テニスのあの、ダブルスのコート内に多分、4つくらい作れるんじゃないかなと思うんですけど。
うん。 ふーん。あ。 はい。 あ、そんなにあの小さい規模なんですね。へえ。あのうん、うん。
はい。そうなんです。 で、そこで、あの、真ん中にネットがあって、えっと私がハマっているのは、それを22人、2人、ダブルスでやるんですけど。
はい。 あ、そうなんでそれは、じゃじゃ、テニスみたいな、なんだ、シングルスででもあるんですか？
シングルスも、あるんだと思います。
へえ。でも、ご自身はうん。
ただ私はもう、ほんと、友達とただただもう、す打って、ギャーって騒いで遊んでるので。よあの、4人でやってます。
あ、そうなんですね。それは、あの。なんかこう、きっかけっていうのは、何だったんですか？
うん。 えと、私はずっとテニスをやってまして。で。
ああ、はい、はい。うん。
で、テニスって、でもやっぱり、すっごく体の負担がおっきんですよ。あ、あの、な
あ。あの、なんか、ね。似たような、ピックルボールとテニス。似たような感じだと、似たような疲労感というかね、大変さがあるように、なんか、気がしますけど、すテニスのが、もっともっとって感じなんですね。
うん。 <chuckles> はい。 やっぱりあの テニスのコートの大きさが、関係すると思うんですけど。
あ。 単純に、走らなきゃいけないというかね。端から端までは、距離が長いっていう。はい、はい、はい。テニスをうん。やってらっしゃって。
ほうなんで。 で、あのそう。シングルスを専門としてやってるので
はい。うん。
もう、とにかく試合中にふと時計を見ると、心拍数が160とかになってたりするんですよ。
ああ。それは、なかなかな、すこう、だんだろう。ハードな運動ですね。ええ、はい。うん。
はい。 なんですよ。それでね、あの、そのテニスは、テニスクラブに所属してやってるんですけど。 そこでね、あの、いろんな方がやっぱりいらして。で、年配の方があの
はい。 うん。 うーん。あ
「ピクルボールやらない？」って、私に声かけてくれたんですよ。
あ、そう、もうなんか全然、そう、その、友達とかじゃなくて、そこでしか顔見知りじゃないみたいなか感じの方々が声をかけてうん、はいはい。うん。
うん。 そうです。あのテニスクラブでよく、<chuckles> ご挨拶 あの方が、「あなた、ピックルボールやってみない？」って、あの声かけてくれて。
ええ、誘ってくださった。 へえ。うーん。と、もうその時はご存知でした？ピックルボールの存在というか、そのピックルボールの存在は知ってました？
で、もうその方うん。うん？あ、はい。 は、知ってました。で、あ、もう 結構なんか、ああいうね、コンコンコンって音がしながらやってるなと思ってたんですけど。あの、私はね、テニ <chuckles> テニスとピッグルボールってなぜか、あ、あのなんていうのかな、ライバル視するというか。なんかそういう風潮があるんですよ。はい。
ああ、うん。 ああ、はいはい。 ああ、<chuckles> なんか似てるからこそみたいな。へえ。なんかお互いをみ認め合わないみたいななんか
いやでも <laughs> で「私はもうテニスですから」みたいに言ってたんですけど、もうその方がね、「あのね」とかって、「今はいいわよ、あなたは」って。「だけど、あの私みたいな年齢になると、膝を痛めたり、あの足首痛めたり」うん。で、「だんだんやっぱり、若い人と出来なくなる」って。
つあんな、ううん。 はいはい。 うん。 ああ。 はい。 ああ、すつうん。
ね、ピックルボールは違うって、力説なさるんですよ。
あ、違うんですね。おま、スポーツはスポーツだからね、わ、やっぱりどうしても年齢の差とか、こう体力の差るま出そうですけど、違うんですね。
うん。 はい。 はい。 違うっておっしゃって、で、その時にもうほんとによく覚えてるのが「私は先週ね、あの20歳の子とやった。で、私は68だけれど、あの、その20歳の子に勝った」
うん。 はい。 あ。 ええ！ うん。
<laughs> ひょんね。
あ、勝った。 はあ。こう、そんな、なんか、んま孫ぐらいの、離れてるぐらいな、年齢のその勝った、あ、それは興味湧きますね。いかがですか？
おっしゃるんですよ。 ね。うん。 うん、本当。 そうで、ね。 で「ほお！」と思って、で、あの、その方が、あの、誰でも来たら参加していい、あの、ピックルボールをね、やれる日があるから、その日に、あの、お友達連れて
うん。 へえ。
いいらっしゃいよって誘ってくださったんです。
うん。 あ、そう。その方は、ま、良さを広めたかったのか、なんかこうメンバーが欲しかったとか、どうなんでしょうね。
<laughs> そう。 でも行ったら、すごい数の人がプレイしてたんですよ。
うん。 へえ、あの知らなくい世界だったけど、実は何気に人気だったみたいな感じですかね？
すごかったんです。はい、もうなんか8面あって
うん、うん。
で、その誰でも来てやっていいっていうのが、オープンプレイって言皆さんおっしゃってるんですけど、そのオープンプレイの日にいその8面あるところに行ったんですね。
うん。 はい。 はい、はい。
いや、そうしたらもうほんとに、ま、やっぱりでも年齢層は高めだなっていう印象は受けたんですけど、あの平日だったんでね、行ったのは。
はい。 う、うん。
でも、もう皆さん、もうほんとキャッキャ笑いながらやってるんですよ。
へえ、じゃあ、あのお友達とね、い行かれたんですよね？最初はそれは。それで、行かれて、じゃあやってみようってなって、いかがでした？じいざやってみたら。
あ、うん。 はい。はい。 はい。 いざやってみたら、あの私はね、やっぱりテニスラケットの感覚があるので、ボールとの距離感に最初、まあの、間違うんですよね。
うん。 ああ。 うん、うーん、あ、きょ距離感？距離感っていううん。
はい、ていうのも、ピックルボールっていうのは、あの卓球のラケットを想像していただけると。
あ、はいはいはい。あの。
うん、あ、ラケットてんて、言わないのか、パドルって言うんですね、あの板、うん。
あ、あ、あのちょっと何だろう、角はないけど、ちょっと割とし四角いような感じですよね？はいはい。あ、あんな感じで、うん。
そうです。はい。はい。で、もう本当手先にそのあるっていう感じなんですね。なので
ああ、あの、ごめんなさい。テニスはちょっとこう打つところって、いわゆる握ってるところから距離があるけど
はい。 うん、だいぶ離れてますもんね。ね。
卓球っていうか、そのピックルボールは割とそう、こう、みな打つ場所っていうんですか、打ち返す場所って、そこが割と手首ってか、手から近い？
はい。 うん、そうなんです。おっしゃる通りで。
そのその距離感がってことですね。
はい、その距離感がつかめず、空振りしたりして
はい。 うーん。あ、なるほど。そっかそっか。はい。
なんか笑っちゃったんですけど、でも、初めてやる友達が、あのバンバンバンバン打つんですよ。
うん。 その方はちなみに、テニス経験はありなしだと。
何の経験もない、そういうバドミントンも、あの、なんなら学校でしかやったことないしっていう子でしたね。
ああ。 あ、で、でも、ポンポンポンポン打ち返す。はい。どうでしたか？どううん。
はい。で「楽しい、楽しい」ってもうね、で、私もだんだん感覚をつかんできて
うん、はい。
で、やっていったら、そのオープンプレイだったので、どんどんどんどんコートを自分たちが移っていくんですね。で、ほんと知らない人たちと対戦するんですよ。
うん。 うーん、うん、うん あ、シャッフルしてっていうことなんですね。ああ、なるほど。そうだとうん。
はい。 でも、そこでもうほんと、あの、今日初めてですって言っても、もう容赦ないくらいバンバン打たれるし。<laughs>
へえ、ああ、そうなんです。うん。
それでもはい。結構私たちも行けるところまで行って、あの勝った試合もあったしっていう感じだったんです。
うーん。 あ。そうなん、どうですか？テニスで言うと、そんななんかちょっと興味がある、ちょっと人にね、呼ばれて、ま、行ってみるかってなったら、すこう、何て言うんですか、打ち返すまでとか、すそういうのってどうですか？ピックルボールに比べたら、こううん、テニスとだからピックルボールをくくら比べると、初心者でもだから、なんか、なやりやすかったりするのがピックルボールだったりするんですかね。
うん。 はい。 ぬん。 あ。 ふん。 そうなんです。ほんと、おっしゃる通りで、テニスはもうほぼ打ち返せまあ、打ち返してもコートには入りません。
へえ。 あ、そんなに難しいんですね。はあ。
うん。 みんな、もうコートの外にバーンって飛んでっちゃうか。
ふーん、むずコントロールがふん、うん。
そうですね、もうほぼうん、ほぼ九割の方はもうコートに入らないですね。
あ、そうなんですね。じゃあ、その、ね、一緒に行かれた方もそうですし、未経験というかね、テニスは経験あっても、こう、ほぼ未経験みたいな状態で、やれてっていうのは、楽しめることの、こうハマっちゃう、こう理由の一つにやっぱりなりましたか？
うん。 はい。 もうほんとにそうでした。あの、やれるっていう達成感が
ええ。うんうん。 ああ、やっぱうん。
「あ、また来ようよ」っていう形になって
うん。
で、それからやっぱり今度あの、ね、その パドル？はお借りしたんですけど、パドル買ってみない？っていうかね、どんどんなそうやってハマっていくんですよね。
はい。 はい。 や ああ、そうその一緒に行かれた方も同じようなこう気持ちになった、ハマっちゃったって感じですか？
はい。 そうなんですよ。
で、その方と一緒にラケットも買って、ラケットじゃないか、そのそれを買ってみようってまで、うーんうーん、いいですね。楽しそう。どうでしたか？そのその後、はい。
そう、パドね。うん。 はい。で その後は、そのオープンプレイのところは、やっぱ平日なので、ちょっと難しいとこ時もあるので、他に、あの、週末？にやってるところないかなって言って探したんですよ。
うん。 はい。 はいはいはい。別の場所でね。うん。
そしたら、あのホントにラッキーなことに近くでやってまして。ね。
ああ、もう、知らなかったけど、実はあった。
あったんです。で
へえ、わあ、それはラッキーですね。うん。
はい。で、そこに行ってみたら、ま、そこはねやっぱすごく若い方が多くて、週末なので。
あ、そうか、お休みでね、あの普段平日はお仕事されててっていう方がいたんですね。うんうん。
はい。 うん。 で、デートで来られてる方もいるし、で、私のように女友達を連れて行く子もいるし。ていうか、もうホント色々な層の方がいて年齢層の方がいて、で、男女問わずですよね。
ああ、そういう、はいはい。 うーん。 はい。
で、また同じようにあの、ね、え、し、う、やりませんか？みたいな感じで、い、始めるんですよもうホントに。そうすると
ふーん。 はい。 あ、あ、そうやって始まるんですね。うん。
そう。ね、あの、その場所によっては、じゃあこういう形で進めていきましょうみたいに、ね、ルールを設けてくれるとこもあるんですけど、私が行ったところは、もうコートに入ってったら、あ、もうすぐね、話しかけてくれる人がいいて、で
あ。 はい。 へえ、うん。
もうここちょっと、ハ最近ハマったばっかりなんですけどっちゅったら、「ああやろうよやろうよ」って言って。ね、や、そこに入れてくれるんですよ。
ああ。良いうん、いや、良いですすね、なんかそんなすぐ。やっぱスポーツってこう、打ち解けやすいっていうかなんか、なんかあるんですか、そのやりたい楽しみたいっていう気持ちってこう、なんでこう、ひ、ね、知らない人とかそういうことも関係なしにやっぱ声かけて、一緒に楽しめるのって、すごい良いことですよね。
うん。 え、はい。 うん。 そうですね、ホントになんか、うん、すぐ仲良くなるというか、ま、輪に入れていただけるというかね。
うん。うん、うん。はあ、それってどれぐらい、もう、ピハマり度っていうか、楽しみ度っていうか、それはどれぐらい経つんですか？
ええと、ま、でも、ここ1年ですね。
あ、でも1年、あの、なんだろう。流行ってるんですか？その、お住まいのエリアでは。割とはら流行ってるツポーツなんで
あ、 がね。今までね、そんなに気にしたことも、なかったんですけど。やっぱりちょっと始めてみたら、目につくじゃないですか。
うん。 そうですね。はい。
で、そうしたらもちろん、私が住んでるところにも、コートは何か所かあって。で、尚且つ車でね、どっか出掛けたりすると「あれ？あれは、ピクルボールコートじゃない？」とか、結構目につくんですよね。
うーん。 あ。 ええ。あ、そうなん、じゃあ、そこそこ、やっぱり。んんん、人気？というか。こう、割とそんなね、人気のある、皆さん結構やってらっしゃる方が多いから、あるってことですよね。
うん。 うん。そうだと思います。
ああ、そうですか。どうですか、その、まあ、あのね、テニスやってらっしゃったので、こう、スポーツはもともとこう、体がね、できてらっしゃるかと思いますけど。こう、上達するためになんか、日々努力されてることって、なんかあったりしますか？
はい。 うん。 あ、やっぱり、あのね。球の勢いが速いですよ。コートもちっちゃいし。あの
あ。うーん、そうなん
バウンドしないで、ポンポンポンポンポンって叩き合うのが、理想なんですけど。ね。
へえ。あ、うん。こう、なんかそうなんですね。うん。
で、それであの、動体視力は結構、鍛えられたなと思ってま。<laughs>
あ。 あ、体のなんかこう、筋肉とかこう、くね。そういうこと、あ、あの、ちょっと速く走るとか、そういうことじゃなくて、動体視力。まあ、それも一つね。あの、ひ年とともにもしかしたら、衰えるものの一つかもしれないので。なるほど。まあ、そっか。じゃあ、こう、意外なところ、あんまりこう、あんまり興味がなかったとか、知らなかったとこから、こうやって声かけてもらって、そこまで発展するっていうのは、いいこと教えてもらったって感じですよね。
はい。 はい。 そうですね。 ああ、うん。 はい。 うん。 はい。 うん。ほんとにそう思ってます。
いや、1年でも、まんもうなんか、これからね。いろいろ自分ご自身のね、上達もまだまだ楽しみですよね。これから。いや、なんかあの面白いお話はい。
はい。 はい。どうも、あの、お話聞いていただいて、ありがとうございました。